Eh, sì diciamo di abbastanza. Sì, sì, sì. <chuckles>
<chuckles> Bello. E c'è qualcosa in che ti è tipo una storia, ehm, conosciuta che ti è, mhmm, piaciuta tanto recitare in particolare?
Una storia conosciuta in generale, bah, uhm, m mi sono sempre affascinato con i russi, <inhales> con i romanzi russi, ehm, <sniffs> Dostoevskij è un mi piace molt però ovviamente come non dirti di Shakespeare o dei dei classici greci, ehm, somma si parte tutto da là, no, prima di scrivere il contemporaneo c'è il classico come sempre e comunque sono sempre dei testi capisaldi come dire sia nel modo
Ah. Certo. Certo. Certo, no, sì, loro loro li conosco, ma i i russi invece come mai ti appassionano più degli altri?
Bah, hanno una vastità enorme sono <lip trill> mhmm, profondi, sono, uhm, come dire <sniffs> ehm, ci sono dei personaggi che sono fortissimi nella letteratura russa, nella nella scrittura anche teatrale russa che comunque è bello attraversarli, è affascinante. <sniffs> Poi magari ti ritrovi più o meno in uno, un altro, poi è soggettivo insomma, uhm uhm, a prescindere dal riconoscere la grandezza di alcuni autori.
Certo.